Allora, negli ultimi anni si sente molto parlare di domotica, no? Di di case smart, di e evoluzione digitale anche nell'ambito della ehm, insomma della tecnologia in ambito domestico, no? E quindi ti chiedo, tu cosa ne pensi delle case smart e dei dati che raccolgono?
Allora, beh, ehm, diciamo che io utilizzo Alexa, quindi <clears throat> diciamo che quindi ehm, diciamo che come idea mi piace, okay? Cioè, son contento che comunque, ehm, si sta arrivando ad avere una comodità in più anche in casa, perché comunque per tante cose può essere molto comoda, tipo io Alexa la uso, che ne so, anche per mettere il timer per la pasta, oppure la uso anche per quando magari sono sul su questo divano a vedere un film, magari voglio che si spengano le luci quindi dico: "Alexa spegni luci, che ne so, salotto", e mi si spegne.
Ah. Mh-mh. Certo. Mh-mh.
Ehm, diciamo che, beh, ehm in ambito dei dati, ehm, quello è preoccupante abbastanza, perché, ammetto che, ehm, anche se magari no, è un po' come avere il telefono vicino, nel senso che quando si prova a parlare di qualcosa, appena si addentra in un argomento, che ne so, può essere al banalmente un brand di vestiti anche, guarda caso appena apri Google prima p p p pop proprio la prima pubblicità che ti esce, la prima, eh, prima, sono vestiti! Proprio la prima. <chuckles> Cioè <chuckles> Esatto. Quindi, quello un po' mi preoccupa, però diciamo che, ehm, si può alla fine, non è di certo solo per la domotica che ci prendono i dati, anche banalmente con il telefono, quindi alla fine purtroppo siamo in un punto di n di non ritorno per quello, secondo me.
Sì. Ah-ah. Ecco, immediato proprio. <chuckles> Mh. Certo. Assolutamente, e tu hai menzionato il fatto che, ehm, no, ci sono delle situazioni in cui è molto comodo utilizzare Alexa, ad esempio, no? Quindi, mentre cucini oppure mentre sei sul divano e guardi un film, no? E questo però, mhmm, diciamo se da un lato, uhm, c'è il fatto che magari utilizzando, ehm, appunto, l'assistente vocale poi, ehm, questi dati possono essere utilizzati in in s seguito per la ricerca su Google o delle pubblicità inerenti a quello che hai detto, no? Dall'altro trovi che, ehm, sia comoda anche per il fatto che non devi sempre avere il telefono in mano e, ehm, mhmm diciamo hai, mhmm, anche più libertà da questo punto di vista?
Sì, io trovo che, comunque, con lei quando sei a casa ci fai tutto, cioè, hai bisogno di ricercare un'informazione puoi chiedere a lei, tipo dici: "Alexa, dimmi la notizia del giorno, dove si parlava di questo e quest'altro". Lei dopo ti cita la fonte, e proprio ti elenca tutte le notizie che possono essere un no, della giornata, che comunque sia, siano cioè, che abbiano una fonte comunque, no, uhm, seria insomma.
Mh-mh. Certo, ehm No, no, su ev semplicemente volevo chiederti: ad esempio, ti è capitato mai che, mhmm, magari mentre volevi far la doccia, volevi ascoltare una canzone, per dire, e, ehm, avevi Alexa diciamo ne nei paraggi e piuttosto che, sai, magari, ehm, risulta scomodo nella nella vasca o nella nella doccia insomma prendere il telefono, scegliere una canzone, eccetera, mentre magari con Alexa può essere più comodo, fai prima, dici, ehm: "Cerca questa canzone su su YouTube" per dire o "su su Spotify", non lo so?
Quindi, diciam o oh, scusa, va vai. Allora, ehm, diciamo che io non sono un un ragazzo che mette la musica, però cioè in doccia, però, ehm, tipo, mia sorella ne fa uso di questo e, uhm, funziona. Cioè, nel senso, molto comodo, e, mhmm, di certo, ehm, come dire <clears throat> col telefono rischieresti no, che il telefono ti si bruci per perché magari hai le mani no, magari, ehm, con l'acqua, eh eh lì di bagnate e quindi beh, eh, si rischia. Con quello invece basta che glielo dici a voce e t'ascolta. Quindi sì, molto comodo per quello.
Mh-mh. Esatto. Mh-mh. Certo. E, mhmm, invece pa uhm, parliamo un po' di privacy e sicurezza, no? Torniamo un attimo su questo tema caldo, no, soprattutto negli ultimi anni. Ecco, ehm, qua come ti senti quando quando vedi queste, ehm, queste pubblicità che sono, ehm, fin troppo, come dire, inerenti a quello che magari hai detto poco prima o con cui, ehm, non so, parlavi anche con, ehm, con tua sorella mentre guardavate un film e quindi è uscito fuori questa cosa, cioè ti senti, ehm, sorpreso, sei un po', ehm, mhmm, inquietato, tra virgolette, da questa cosa?
Allora, eh, diciamo che, uhm, è un mondo diciamo, sì, un po' che mette paura però, ehm, diciamo che alla fine, uhm, allo stesso tempo mi attrae. Allora, io ti parlo da tecnico informatico comunque perché ho fatto l'ITIS, e, uhm, diciamo che, uhm, a me per come si sta evolvendo la tecnologia mi piace veramente tanto perché, vabbè, sono appassionato di, appunto, tecnologia in generale. Quindi diciamo che, uhm, sono contento di dove siamo arrivati, ma fino ad una certa perché diciamo, uhm, la privacy ad oggi c'è come cioè c'è o non c'è, ecco, questo è quello che voglio dire, perché anche se, magari, siamo in contesto, no, familiare, vogliamo parlare di qualcosa, banalmente, anche quando abbiamo un telefono vicino o comunque anche, no, mentre che ne so ricarica, comunque, mhmm, il microfono ce l'ha sempre, quindi, in un certo senso, comunque i dati ci vengono presi, anche se non stiamo parlando direttamente al telefono, ehm, quindi, eh, <chuckles> diciamo che è un po' il lato oscuro della medaglia, ecco.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Vero. Sì, certo somma, viene con, ehm, con de degli svantaggi e, ehm, insomma anche svantaggi non da poco perché effettivamente, ehm, chi lo sa poi queste aziende come utilizzano questi nostri dati, cioè magari le uhm, le aziende principali le usano, che ne so, come Google, per mandare delle pubblicità che siano inerenti a quello che noi abbiamo detto, ad esempio, così come anche i social può essere, però poi, ehm, altri siti, chissà, uhm, magari sono ehm, somma, c'è tutta una una connessione tra, uhm, tra la privacy e i dati somma che, uhm, uhm, vai a capire anche, no? Ehm, senti un po', volevo chiederti: tu, ehm, dato che hai parlato del fatto che sei un somma, hai fatto l'istituto tecnico informatico, no, hai mai provato a mettere mano, o a, mhmm, capire quali sono, diciamo, tutte le varie componenti di di questi, uhm, di questi, uhm, dispositivi come possono essere Alexa ad esempio?
Mh. Allora, devo ammettere che sono sempre stato curioso perché Alexa diciamo che, uhm, cioè se dovessi diciamo aprirla penso che farei un casino comunque perché effettivamente è collegata a tutte le robe di casa quindi, ehm, non cioè diciamo che i miei non mi lascerebbero smontare tutto, anche se sono uno smanettone in quel senso lì, ehm, però diciamo che, ehm, conosco, alla fine, no, magari il sistema che utilizza soprattutto per tut per, no, tutelare la privacy. O mel o meglio, per cercare di tutelarla, perché <scoffs> alla fine, cioè, l'unica cosa che le manca insomma è la videocamera, per il resto <chuckles> c'ha tutto. Ehm, però diciamo che, ehm, è molto interessante, cioè nel senso proprio come device <clears throat>
<chuckles> Mh-mh. Chiaro. Mh-mh. Eh, sì. Mh-mh, assolutamente. Ma ti è mai capitato di, ehm, prendere questo device appunto, e, uhm, di portarlo anche fuori casa in situazioni, che ne so, magari avete fatto campeggio oppure, ehm, non so, siete andati per per qualche giorno, uhm, in in vacanza da un'altra parte, quindi, ehm, ti è mai capitato di portartelo dietro con te, piuttosto che lasciarlo a casa, oppure è una cosa che, ehm, dici: "O okay, la lasciamo a casa perché magari, ehm, c'è anche un un allarme di di sicurezza" e quindi, somma, eventualmente può essere utile tenere Alexa lì?
Noi l'abbiamo sempre tenuta in casa perché comunque, ehm, alla fine, cioè è letteralmente, è tutta la casa è collegata ad essa quindi, ehm, diciamo che, sì, anche sistemi di sicurezza, abbiamo tipo le telecamere che sono collegate ad essa anche, per tante cose. Quindi, diciamo che, uhm, la teniamo sempre a casa anche per quello. Poi comunque, ehm, non la portiamo in giro anche perché secondo me, ehm sì, può essere utile perché può fare come cassa, no, magari per la musica, però in quel caso alla fine basta avere una cassa bluetooth, attaccarla al telefono e e fa il suo ruolo insomma, quindi più che altro quando si parla in questo caso di sicurezza, uhm, io la terrei a casa, insomma. Cioè la infatti la teniamo a casa.
Mh-mh. Certo. Sì. Assolutamente. E tu, ehm, dato che sei tecnico informatico, hai mai, ehm, utilizzato, ehm, magari prima di Alexa delle cose alternative per cercare di migliorare, non so, la sicurezza in casa, adesso io non so nello specifico, ehm, di che cosa ti occupi, o di che cosa e ha hai hai studiato insomma come in qualità di tecnico informatico all'istituto?
Allora diciamo che, uhm, abbiamo configurato le telecamere
Ah-ah.
ehm, poi, uhm, insieme diciamo a tutti quelli del palazzo abbiamo vabbè li associamo al proprio sistema di sicurezza, ma abbiamo comunque costruito tutti a mano, uhm, un un cancello automatico, uhm l'abbiam costruito noi, e con abbiam comprato i pezzi, do e dopodiché l'abbiam configurato. E diciamo che, ehm
Ah, wow. Mh.
questo cancello l'abbiam messo sempre per sicurezza perché comunque, ehm, ovviamente si limitano all'accesso ma, ehm, principalmente perché stiamo in una zona dove, ehm, qualche anno fa praticamente è sceso tutto il terreno con l'acqua perché ha fatto un'alluvione, e quindi esatto. Quindi, praticamente tutto il nostro garage era inondato d'acqua.
Sì. Ah, caspita, c'è stata l'alluvione, sì. Mhmm, okay. Quindi cancello diciamo che ha anche un ruolo, ehm, diciamo ulteriore a a livello funzionale rispetto a quello di un semplice, tra virgolette, cancello, no?
Ehm Di blocco. Esatto sì, infatti c'ha tipo il la parte bassa, la parte sotto è un po' più rialzata per proprio bloccare l'acqua, fino a tipo 50 centimetri, quindi
Mh. Sì. Ho capito. Beh, quindi questo, mhmm, insomma negli ultimi negli ultimi tempi, dato che ci son state anche forse un po' più di alluvioni, ha ha ha retto, ehm, ha retto questo cancello?
Sì, sì, infatti per pura fortuna l'abbiam messo perché poi noi diciamo che la <chuckles> è anche un po' la posizione, come ho detto prima, perché davanti proprio s s diciamo che sorpassato la strada, abbiamo subito un campo da calcio che, ehm, ha una salita, diciamo, per poterci arrivare, una mini s e quindi, puoi immaginare che quando ha fatto l'alluvione tutta la terra è scesa proprio davanti a noi, q perché era pure diciamo con un raggio abbastanza forte, perché era tutto in discesa.
Mh-mh. Sì. Chiaro. Sì, sì. E volevo chiederti, tu, uhm, come, mhmm, insomma nei nei prossimi anni, metti non so 5-10 anni, quando avrai una casa tua, tutta tua, no, quando compri casa e dici, ehm vorresti avere una una casa diciamo più smart possibile, con delle funzioni particolari, adesso io non me ne intendo, quindi magari saprai dirmi meglio tu, oppure, ehm, pensi che qualcosa come, ehm, Alexa, come al momento sia, ehm, sia già sufficiente, cioè magari pensi che la tecnologia e evolverà di di gran lunga in in questo campo?
Io penso che, allora, innanzitutto ti rispondo alla prima domanda. Sì, diciamo che avere una casa domotica mi piacerebbe molto per la comodità che ti offre, anche se molti possono pensare okay, è sicuramente più sicura ma fino ad una certa, perché se hai a che fare con uno che magari da fuori sa entrare dentro le reti sa f cioè, diciamo che può fare quello che vuole in sostanza con que in casa tua, però, uhm, diciamo che, in merito alla doma all'altra domanda, uhm, Alexa, secondo me, ancora ci sta arrivando, okay? Magari a configurarsi proprio per essere, no, un come dire, un inizio alla domotica proprio, uhm, nel m proprio ne nell'intero senso, ecco. Secondo me, si arriverà ad un dove lei potrà fare tutto, cioè tipo puoi dire: "Alexa, chiudi le" cioè, che ne so, "le tapparelle delle finestre" e si abbassano, okay? Quindi io reputo che ovvio, bisogna avere tutte, no, le parti magari della casa che siano adatte per essere smart, e quindi, cioè, che rispondono ai comandi ma, uhm, si arriverà ad un punto che secondo me con Alexa ci fa il proprio uhm, cioè ci si farà tutto insomma, quindi basterà poco, relativamente poco, p per farsi una casa interamente domotica. E e sicuramente, siccome sarà tanto comune, alimenteranno anche la sicurezza per i vari attacchi hacker, per la varia privacy, perché ovviamente man mano che diventa, cioè che diventa più p cioè che acquisisce, no, più, uhm, più piede possiamo dire, quindi che sia più comune, ehm, in quel caso bisogna alimentare anche tutta la privacy e la sicurezza dietro a essa.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Vero. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Chiaro. Sì. Mh. Certo. Mh-mh. Eh, sì. Anche perché comunque c'è un un grande mercato dietro, per cui le le grandi aziende, le big tech, no, ehm, sicuramente non non si tireranno indietro, ecco, di vendere dei dei prodotti di di questo genere. Guarda, è stato molto interessante, ehm, ti ringrazio per, diciamo, tutti i dettagli tecnici, ehm, che hai hai portato in questo in questa conversazione e per ora ti saluto.
Esatto. È stato un piacere anche per me, spero di risentirci presto e buona giornata.